Bener, sih. Ngomongin soal audio nih, kira-kira musik apa, eee, lagu apa yang bikin kamu itu jatuh cinta sama musik? Ingat nggak pertama kali apa?
Hmm. <tsk> Iya, gimana, tuh? Mhm. Oke. Mmm, lagu yang bikin aku benar-benar jatuh cinta sama musik tuh, ya? Sebenarnya ada 2, sih, Kak, ada 2. Heeh, ada 2. Oke, boleh boleh. Yang pertama, itu tuh aku inget banget, eee, sekitar tahun 2020, 2019 akhir, 2020 awal, ya.
Apa, tuh? Ada 2? Wah, coba kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama siapa nih? Mhm.
Waktu itu aku sempat ke-influence, satu lagu yang cukup jadul sebenarnya, itu tapi K-pop, ya. Dulu iya. <laughs> Nggak apa-apa lah, kenapa, orang juga cuman lagu. Nah, itu jadi waktu itu judulnya "Destinies." Eee, iya "Destiny," punyanya Lovelyz Lovelyz. "Destiny" punyanya punyanya Lovelyz. Nah, itu dia
Oh, K-pop? Oke oke, nggak apa-apa, kok. <chuckles> Betul. Apa, tuh? Destinies? Oh, Lovely. Dia girlbre eh, eee, girlband, kah? Oh, girlband.
Iya, girlband. Betul, girlband dari Korea Selatan, dan waktu itu aku tuh sebenarnya awalnya denger lagu itu pernah denger lagu itu tuh di warnet, sekitar era 2009, 2010, ya, karena udah cukup lama.
Mhm. Oh, berarti dia penyanyinya lama, ya?
Iya, heeh, lagunya bukan lagunya, ya, lebih ke band-nya ini udah lama, Kak, terus dia tuh ngeluarin lagu Destiny ini tuh sekitar 2014 apa ya kalau nggak salah, dan aku pernah denger itu di warnet.
Mhm.
<tsk> Aku dulu kan tapi, apa ya bisa dibilang
Oke.
cowok Indonesia itu kayak anti banget gitu loh, sama K-pop, ya.
Oh, stereotype-nya seperti itu, ya, pada masa itu.
Iya, stereotipnya kayak gitu, pada masa itu. Jadi, eee, akhirnya ya udah nih aku, eee, keinget sama lagu itu, aku nyari nih lagunya judulnya apa sih, aku penasaran, akhirnya kebetulan nih ketemu sama temenku, eee, apa namanya, temen PUBG yang kebetulan suka main musik juga, nih.

Untuk sejauh ini aku baru menguasai 1 lagu ya, itu aja masih sering nyabun ya, kepleset-pleset gitu.
<chuckles> <chuckles> Oh kenapa tuh?
Karena emang ini sih Kak, karena kan ada beberapa teknik yang mereka mainin mereka tuh sering banget formatnya jadi kayak tutti gitu loh. Jadi tutti itu kayak main 1 lick misalnya <humming> nah itu tapi bareng semua instrumennya <humming> jadi drumnya mhm, <humming> gitarnya, <humming> basnya, <humming> nah itu jadi kayak mereka tuh bareng bareng kayak gitu dan nanti setelahnya biasanya ada part-part di mana mereka tuh kayak, kita bisa bilang biasanya show-off ya, namanya kita bilang show-off kayak mereka tuh solo gitu loh, main solo gitu.
Tutti itu apa? Oh, beriringan gitu ya? Apa tuh, kayak apa? Oh, jadi maksudnya show off itu me dipersilahkan untuk kesempatan bermain sendiri gitu ya?
Mhm. Betul, betul banget, betul. Nah, karena ini tuh formatnya seperti ini ya Kak, sering kali kayak gitu, jadi, eee, menurutku k komposisinya ini cukup apa ya, cukup menarik, tapi juga bisa dibilang gimana ya, mau dibilang kompleks, tidak sekompleks itu, tapi juga kadang tuh out of the box yang kita tuh bener-bener kayak sulit memprediksi gitu loh untuk, eee, larinya, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata arahnya ke sini ya.
Dengan instrumennya kan? Prediksi gimana? Oh jadi mereka Salah satu trik untuk bermain musik dari Foreplay ini dengan membedakan section awal sampai pertengahan sampai akhir gitu?
Mhm. Iya jadi ada part-part yang berbeda tapi nanti biasanya mereka akan balik di, eee, part di awal gitu untuk ending-nya dan mereka akan fade out, biasanya fade out. Karena kan lagu-lagu jadul ya bisa dibilang. <tsk> Tipe-tipe yang fade out gitu. Iya makanya aku suka banget ya Kak.
Iya iya, mengesankan ya. Terus kamu tadi kan eee, waktu awal bilang tuh, eee, dari K-pop kan, terus jatuh cinta sama Foreplay nih. Apa sih faktor yang menyebabkan kamu tuh akhirnya beralih selera musikmu itu?
Ya, bener. Mhm. Oke karena yang jelas awalnya aku lihat itu adalah gitarisnya ya Kak, karena kan ini orang mainnya tuh bukan tipe yang kayak metal gitu ya, kita biasa Kak kalau misalnya ngelihat yang gitaris metal mainnya sampai <humming> cepet banget kayak orang ngebut gitu kan sering ya, kita lihat ngesret gitu.
Mhm, sering tuh kalau di band-band aku lihat, dikebut-kebutin main gitarnya kan?
Ya bener banget. Ya bener banget. Tapi kan artikulasinya gimana Foreplay ini ya? Oke kalau dari yang aku lihat, karena mereka nih yang biasanya band-band metal dan lagu-lagu keras ini, kan biasanya mereka artikulasinya tidak terlalu terlihat ya, nada-nadanya tuh enggak terlalu terlihat tuh udah aman, karena dia high gen biasanya, suaranya gruk gruk gruk gruk gruk, kayak gitu loh Kak.
Eh kalau Foreplay ini gimana? Iya mainnya.

Sekarang ada kegiatan rutinitas nggak yang kalian lakukan untuk mengasah musikalitas kalian?
Heeh. Kebetulan kita tuh ada beberapa, apa namanya, kita tus sering kayak cover-cover iseng gitu loh, Kak. Terus kayak misal untuk pemanasan gitu kadang kita nge-jam bareng di rumahku atau mungkin aku ke kosan ya temenku gitu. Jadi ya udah kita main aja gitu agendain main tapi untuk sekarang sih sering <laughs>
Iya. Usahanya gak main-main ya? Dari yang mulainya <chuckles> main mobile game terus akhirnya, eee, latihan musik bareng, di-upload ke sosial media nggak itu?
Iya. Iya. Iya, di-upload ke sosial media dan juga, eee, ada beberapa yang kita upload ke YouTube e proyek-proyek kita waktu itu yang kalau gimana?
Hasilnya gimana? Hasil hasil dari ngonten di YouTube Music ini?
Oke hasil hasil dari konten di YouTube Music sih karena kita belum segede itu ya Kak dan juga, apa ya, bisa dibilang masih yah, kita tuh masih kelas bawah banget lah Kak, bukan yang jago, bukan yang gimana-gimana jadi, eee, mungkin belum <chuckles> iya sih Kak, eee, berusaha untuk konsisten dengan kondisi full time worker ini agak sulit. <laughs>
Oh. <chuckles> Nggak apa-apa dong tetap upload aja. <chuckles> Oh sampai sekarang berarti selera musikmu masih di jazz?
Masih masih masih masih konsisten.
Ada tertarik dengan genre musik lain nggak?
Mungkin saat ini yang mulai menjadi alternatifku itu ska, yang ada twist-nya jazz juga dari Skastra sih, Kak.
Oh dia cabangnya jazz?
Iya masih ada cabangnya sedikit tapi ya masih ska.
Wih, menarik, aku j baru tahu loh tentang ska ini, makasih ya e udah ngobrol-ngobrol sama aku. Aku jadi paham tuh jazz kayak gimana, terus band Fourplay ini bermain apa, instrumennya apa aja, makasih banget loh.
<chuckles> Oh iya? Bol Siap siap. Oke. Iya Kak. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak waktunya udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol ini. Ah terima kasih banyak Kak aku besok mau ada aktivitas, thank you Kak. Kita ngobrol-ngobrol lagi.
Iya sama-sama. Siap.